Mah, n mah, oddio, no, io la preferisco col sugo.
No, ma tutta la vita, ma non scherzare, io non non la vedrei in nessun altro modo, ma quando la faccio a casa, ma forse non mi è mai capitato di farla bianca, a meno che io non faccia la focaccia, capito?
No, no. Ah, già è diverso, sì è vero, è vero.
Vabbè, la focaccia non è ovviamente non c'è il sugo, però è super buona, però la pizza io senza sugo no, no, per me non esiste. No, no.
No, no, infatti. No, pure io la pizza mi sono cimentata come tutti penso durante il lockdown, durante la pandemia che non si trovava più farina da nessuna parte, <inhales> eravamo diventati tutti pizzaioli, quindi sì, l'ho fatta. Però mò non mi richiede è un po' che non la faccio, mi ci dovrei un po' ricimentare.
<chuckles> È vero. Mamma mia. Mh-mh. Ma tu hai la planetaria o la facevi a mano?
Non ho la planetaria è quella che dover fa tutto a mano.
Porca eh, è troppo no, è troppo difficile secondo me, è proprio 'na rottura, impastare tutto a mano, devi avere una forza, vero?
Eh, che è molto lungo, capito, perché ora che lo impasti, fai lievitare, cioè dovrei iniziare un giorno e mezzo prima se la voglio mangià sabato tipo
No, appunto, no, no, io non avessi il planetaria, non non avrei voglia, ti dico la verità, 0.
No. Per esempio la cosa che mi piace fare la domenica, spesso e volentieri faccio la pasta a mano.
<gasps> Che bello, il mio sogno, però io non son capace. 0.
Eh, ma alla fine guarda non è così così difficile, eh? Ti dirò.
Ma cosa fai? Che tipo di pasta?
Preferibilmente quando le faccio, faccio tipo tagliatelle o maltagliati quando siamo noi, sennò se c'è mio fratello, per esempio, che torna ogni tanto, gli piacciono i ravioli, quindi gli facciamo anche i ravioli, gli faccio i ravioli.
Mh-mh. Sì. Ma, ma tu hai la ma la macchinetta apposta che fa la pasta? Perché tipo i miei genitori hanno la macchin tutto a mano? Ma dai, secondo me è difficilissimo. Io no non a parte che non ci ho mai provato, però non lo so, vedo mia nonna che fa gli gnocchi e non non mi sembra una cosa in cui riuscirò mai, perché lei li fa a mano
No, faccio tutto a mano. Sì, sì. Ah-ah.
però non a me piacciono tantis cioè gli gnocchi proprio una cosa per cui vado matta. Buonissimi. Mi piacerebbe imparare, però non ho s non ho la minima idea di come si faccia la pasta in casa.
U buoni, sì, buon

Ava, e a me io non lo trovo pesante, ecco, però sì.
Quindi No, neanche a me, neanche io sinceramente magari che è quasi rilassante a volte. Sì.
È vero, è vero, per sei lì da sola che ti fai le tue cose. Sì, è vero, hai ragione.
Esatto, ti metti là, stacchi attimo la testa. No, no, ci sta, ci sta.
Sì, sì, sì, sì. Poi vabbè, ehm, io ho avuto anche esperienza, nel senso qualche cafonata ogni tanto m'è uscita, eh, che cucinavo e mi è uscita qualcosa di male, quindi lì momento imbarazzante con gli amici, tipo una roba che faceva super schifo. Eh, oh, son cose che succedono comunque, se sperimenti.
Sì, sì, sì. <laughs> <inhales> Eh vabbè, ma ci sta, eh ehm, me fa questo succede a chi cucina, perché chi non cucina, eh, eh.
Brava, esatto, a chi sperimenta, anche perché io s non so non so tu, ma io vedo un sacco di ri mhmm, cioè sui social se noti, ci sono un sacco di pagine ad esempio che fanno vedere ricette, no, quindi io tranquilla e serena vado a prendermi tutti gli ingredienti, provo a rifarle e peccato che a me non non mi vengano sempre come ne ne nel video che vedo.
Esatto. Mh-mh. Sì. <laughs> Ehm, ci sta, ci sta, ci vuole un po' di pratica. Pure a me capita che magari vada a rifà qualcosa dai social che sembra anche, là per là facile, eh, perché te la o te la fanno sembrare facile e e poi non è mai come quella, però vabbè.
È vero. Esatto. Esatto. E invece poi ti viene No, però è è anche il bello dello sperimentare. Cioè nel senso, a me e p e poi è divertente. Poi se mi viene male pace e bene, c'è anche altro da mangiare. <chuckles> Sì, tipo s
E certo sì, secondo me la cucina sì, sì. No, infatti, infatti è vero. No, no, ma infatti la cucina serve, ecco, a anche a è creatività, no, a volte anche.
Esatto, ma poi ad esempio, ehm, a me, che non è che vado proprio matta per la verdura, ad esempio, no? Però se tu guardi tipo su su queste pagine di cucina, ci son in ogni modo ti fanno ricette con le zucchine, ma proprio ovunque vedi ricette che con le zucchine anche solo in friggitrice ad aria, no?
Okay. Sì, è vero. Sì, penso che è l'ortaggio più inflazionato di tutte so le zucchine.
<chuckles> Vero, ma u un sacco. Quindi io mi metto lì, mi faccio le parmigiane di zucchine, le faccio le faccio in tutti i s cioè 'ste zucchine al mio fidanzato gli stanno uscendo anche dalle orecchie, perché le metto ovunque, le metto veramente ovunque. Poi in friggitrice ad aria vengono queste tipo lasagne, vengono super bene, quindi son sempre lì a cucinare 'ste zucchine, anche perché veramente poi hanno poche calorie, quindi perfetto.
<laughs> <chuckles> Sì, sì, è vero. Ah, uh.

Eh no, ci sta, è abruzzese, è veramente buono. Quello sì, quello lo mangio non lo faccio perché è pure difficile la preparazione, però lo andiamo a prendere ogni tanto, quello sì, lo mangio volentieri. <chuckles>
Ah, è abruzzese. Ci credo. Eh, no, no, ma quando ci son questi dolci tipici anche io, perché io poi a e qua invece ce n'è un altro che si chiama anche Monte Bianco, che però è veramente dolci ma veramente dolce, che dopo un po' rimani nauseato. Ed è q questo invece è proprio della della mia città e anche quello impossibile da replicare. Però beh, tanto è una roba co una bomba calorica perché è fatto tutto di meringhe, quindi immagina.
Mh-mh. Mh. Ah madonna, quindi sì, è bello
È piena in solo zucchero, però da replicarlo a casa, impossibile. Io l'unica cosa che faccio ogni tanto è il tiramisù, che anche se non è sì, ma poi è il dolce più facile da fare, no?
Eh, sì. Ah, il tiramisù buono, sì, sì, no, quello ve Beh sì, alla fine non ci vuole molto per far tiramisù, è vero, è vero. Io credo, sai, di n averlo fatto forse 1 volta o 2. È più mia madre quella che fa il tiramisù ogni tanto, quindi lo fa lei, lo distribuisce e via. È fatta, è risolto.
No. No. Mh. Eh, anche la mia. <giggles> Eh niente, in tutte le famiglie è così secondo me. Anche mia mamma quando lo fa, poi lo ma lo manda ovunque questo tiramisù. Anche perché figurati, lei e mio padre non è che ne possono mangiare 1 teglia intera, ovviamente.
Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No, ma infatti, ma poi ecco quadra quando lo fa lo fa sempre in abbondanza, appunto perché fa <chuckles>
Esatto. Invece io faccio così con, ehm perché a me piace fare la la pasta pasticciata, che sarebbe in pratica solamente una pasta al sugo. Gli metti dentro il prosciutto, uhm, piselli, mozzarella, cose così, e poi la metti in forno.
Okay. Ah-ah.